Benim hiç düzenli bir uyku rutinim maalesef yok. Yani, tek düzeni kaçta yatarsam yatayım sabah 8.30'da uyanıyor olmam. Yine bugün böyle bir pazar günü aslına bakarsan. Eee, biraz can sıkıcı çünkü epey de geç yattım. Emm, ama yine de, hani, karnım aç değildi, bir şeyler yiyip yattım. Eee, balkonu açık bıraktım, köpeğim beni rahatsız etmesin vs. ama yine uyandım ve, hani, bugünü şöyle geçireceğim artık, hani, bir daha uyuyamayacağım için çünkü zorlanıyorum zaten, eee günüm yorgun geçecek, gece daha erken yatacağım, yarın birazcık daha erken kalkacağım, akşama doğru daha çok yorulacağım. Böyle saçma bir şeye dönüyor. Bir de, böyle, uykuyu geciktirdiğim zaman daha uyuyamama gibi bir durumum da oluyor. Neyse, düzensiz, <chuckles> yorgun hissettiğim bir düzenim var, eee, uyku konusunda uyku sebepli. O yüzden biraz tavsiyelerine ihtiyacım var.
Hı hı. Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Hıı. Eee, tabii ki. Eee, çok iyi yaptın bu konuyu açmakta çünkü uyku en önemli şeylerden biri aslında. Yani, eee, senin de söylemiş olduğun gibi, eee, günümüzün geri kalanının nasıl geçeceğini belirliyor ve aslında en önemli sağlık parametrelerinden biri. Eee, ve, eee biraz seni dinlerken şunu, eee, ilginç buldum. Yani, "Kaçta yatarsam yatayım 8.30'da kalkıyorum." dedin. Eee, bu hep mi böyleydi yoksa bu sonradan edindiğin bir alışkanlık mı? Çünkü eğer, eee, kalkış zaten kalkış saatin zaten belirliyse, eee, biraz ona göre hareket etmen gerekir ve, hani, değiştiremeyeceklerimizi, eee, önden belirleyip belki neyi değiştirebiliriz ona odaklanabiliriz.
Evet. Belki de haklısın, çok da güzel olur, ııı, beraber bir bakalım. Emm, ben sana birazcık nasıl, hani, uyuduğumdan bahsetmek istiyorum. Iıı, genellikle, böyle, hani, uykum daha, emm, yerinde olsun diye, aslına bakarsan, eee, işte, pencerenin o panjurlarını kapatıyorum, perdeyi kapatıyorum, ııı, dışarıdan bir ses engeli gelmesin diye vs. onu, hani, yapıyorum. Iıı, onun dışında, ımm, yani, yastığımı her gün, böyle, çeviriyorum ki beni rahatsız etmesin. Yastık kılıfımı 2 günde 1 değiştiriyorum ki, hani, oradan herhangi bir, işte, tozdan vs. rahatsız olmayayım, diye. Emm, böyle, telefon kullanımımı birazcık azaltmaya çalışıyorum. Ama yine de, işte, o, hani, erken kalkıyorum. Erken kalktığım için yorgunum bence. Birazcık daha uyuyabilsem, eee, belki dinlenmiş uyanacağım.
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Çok güzel. Evet, evet, aslında yapman gereken birçok şeyi yapıyorsun ve, hani, dikkat etmen gereken şeylere çok güzel dikkat ediyorsun. Eee, bunlar uykuyla ilgili en önemli şeylerden biri. Eee, çünkü uyuduğun ortamın, eee, tam anlamıyla karanlık olması, eee, havadar olması ve, eee, hijyen yönünden uygun olması gerçekten önemli, eee, ama sanırım biraz bu, eee, biyolojik saatinle de alakalı bir şey. Eee, uyandıktan sonra bir daha uyuyamıyorsun. Eee, bunu değiştiremeyeceğimize göre biz odaklanmamız gereken şeylere odaklanalım. Yani, bu demek oluyor ki aslında, eee, yani, 08.30 gibi kalkıyorsan sabah, eee, gece en geç 12.00 civarı yatman gerekiyor ki, eee, 7-8 saatlik bir uyku, eee, zamanı geçirebil ve, hani, tam anlamıyla dinlenebil. Eee, bunun dışında uykuyla ilgili belli, eee, uyku döngüleri var, bunu duydun mu hiç bilmiyorum ama, eee, bu insandan insana, eee, değişiklik gösterebiliyor. Mesela, bazı insanlar 3 ve katları saatlerde uyuduklarında; bazıları 4 ve katları saatinde uyuduklarında dinç uyanıyorlar. Bu da şöyle, yani, 3 saat uyursan, eee, iyi kalkıyorsun, 6 saat uyursan da iyi kalkıyorsun ama 7 saat uyursan, eee, o uyku döngüsü tam anlamıyla tamamlanmadığı için, eee, yine yorgun ka kalkıyorsun. Belki bu durumu, eee, anlayabilmek ve, hani, kendi uyku, eee, döngünü keşfedebilmek adına belli, eee, denemeler yapabilirsin. Eee, bu bu sayede de, hani, tam olarak kaç saat uyuduğunda dinlenik olarak kalkıyorsun, bunu bulabilirsin ve, eee, 8.30'tan geriye en geç, eee, yani, eee, tam yatman gereken saati bulabilirsin, diye düşünüyorum. Ne dersin? Bu faydalı olur mu?
Evet. Evet. Mesela, nasıl? Evet. Evet. Ya, evet, olabilir, aslına bakarsan. Bunu deneyebilirim. Iıı, bence ben 4'ün sa hani, 4'ün katlarında, ııı, daha iyi, hani, uyuyo <chuckles> öyle oluyor, açıkçası. Eee, ama, işte, mesela, 4'ün yarısında da uyuduğumda da oluyor. İşte, 6 saat, mesela, bana çok yetiyor ya da 5 saat falan, böyle, bitirebiliyorum.
Hı hı. Hı hı. Eee, süper. Hı hı. Eee, çok iyi, eee, zı zaten bunun farkındaysan, eee, aynen, eee, uyuman gereken saati biliyorsun. Eee, onun dışında zaten diğer uyku ile ilgili dikkat etmen gereken şeylerden bahsettin ama, eee, belki birazcık da, eee, vücudumuza alabileceğimiz, eee, katkılar ya da beslenmeden yola çıkabiliriz. Çünkü, bu da önemli bir parçası uykunun. Eee, yani, mesela, yeme alışkanlığın nasıl, nasıl bir, eee, diyet izliyorsun? Hani, eee, akşam en geç kaçta yemeği bırakıyorsun ya da bırakıyor musun belki? Bazı insanlar bütün gece boyunca da, hani, bir şeyler tüketseler, eee, uykuda rahatsız olmuyorlar ama sende durum nasıl?
Evet. Evet. Yani, eee, ben bazen, böyle, eğer çok u uyuyamazsam gidip bir şeyler atıştırıyorum. Eee, yemekle alakalı çok bir problemim yok açıkçası. Hani, öyle çok aşırı yemek yemiyorum. Hatta bazen ihmal edebiliyorum yemek yeme kısmını. Belki de yorgunluğum buradan da geliyordur çünkü kahvaltı gibi bir şeyim yok. Hatta şeyi düşündüm bugün, yani, dedim benim canım bir şey yemek istemiyor ve o yüzden, hani, eee, yemiyorum. Ama mesela meyve suyu olsa sabahları ya da, işte, böyle, eee, yoğurtla beraber bir şeyleri karıştırıp içebileceğim gibi bir şey olsa, aaa, onu sanırım içerim. Hatta şeyi de düşündüm, hani, dedim yok mu bir toz? Bebek maması var ya, hani. Öyle bir şey olsa biz de yesek. Eee, bu yemek işinden kurtulsak. Çünkü gerçekten hem karar vermek hem yaşadığım ülkedeki o dışarıdan yemek söylemenin, eee, çeşit azlılığı, yani, ya hamburger ya pizza ya da, işte, σουβλάκι dedikleri, eee, dürüm tarzı yemek var. Başka herhangi bir şey yok, seçeneğin yok maalesef. Keşke bir Ayvalık tostu falan olsa. Eee, Türkiye'deyken hatırlıyorum, böyle, uyuyamadığımın ertesi günü çok uyumak isteyeceğim zamanlarda ondaki herhâlde o nişastadan vs. içindeki, Ayvalık tost yerdim çok fazla. Eee, o beni çok güzel tutar ve, böyle, mutlu uykulara, ayranla beraber, eee, götürürdü. Şimdi mesela kalkıyorum bazen, ayran içiyorum tekrardan uyuyabileyim diye. Ama yok, maalesef.
Hı hı. Hıı. Evet. Evet. <chuckles> Evet. Hı hı. Evet. <chuckles> Evet. Çok güzel. Emm, evet, yani, eski alışkanlıklarını arıyorsun ve, hani, iii, seni daha iyi hissettiren yöntemleri arıyorsun ama, e, bu noktada belki bunları, eee, şu anki yaşam tarzına adapte edebileceğin şeyler bulabiliriz. Mesela nasıl bir yerde yaşıyorsun bilmiyorum ama dışarıda, eee, çok çeşitli, iii, yemek bulamadığından bahsettin. E, bunu evde, eee, minimuma, yani, minimumda evde o, yani, Ayvalık tostu, ııı, tadını bulamayabilirsin belki ama belki bir tost makinesi ya da bazı tost malzemelerini hep evde hazır tutarsan, hani, sabah kalktığında hemen, eee, pratik bir şekilde, eee, buna ulaşabilirsin ve aynı tadı, eee, alamasan da, hani, böyle, kendini biraz avutabileceğin bir, eee, yöntem olabilir. Eee, bir diğer nokta da, hani, yemek alışkanlığının çok düzenli olmadığından ve, hani, bazen unuttuğundan bahsettin. Hatta, eee, keşke dedin, eee, toz şeklinde olsa da, eee, hani, biz bunu çok zaman harcamadan, eee, vücudumuzun gereken besinleri aldığı bir hâle getirebilsek. Eee, bu noktada bu tarz, eee, firmalar var bu arada, haberin olsun. Bunu ufak bir araştırma yaparak, eee, bulabilirsin. Evet, evet, eee, kesinlikle. Hem de, eee, yani, hem pratik hem de alman gereken, eee, besin değerlerini içeren, hem toz hâlinde, eee, satış yapan, eee, markalar var hem de daha, böyle, pratik, emm, tam olarak, böyle, bardak makarna tarzı ürünler üreten. Ama o sadece makarna değil tabii ki içindeki, eee, bazı diğer tozlar ve, hani, eee, besin hâline getirilmiş tozlarla birlikte, o vücudun da alması gereken şeyleri alabildiğin yöntemler var. Eee, bunları belki deneyebilirsin. Senin hayatını daha pratik hâle getirip, eee, yaşam kaliteni arttırabilir diye düşünüyorum.
Evet. Belki de. Mantıklı. Gerçekten mi? Harika. Evet. Ya, evet, kesinlikle. Yani, eee, o, işte, hazır makarnalar, işte, böyle, bardak yemekler falan vs. onları hiç sevmiyorum. Ya, a çünkü içinde, böyle, şey kereviz tadı geliyor bana bilmiyorum. Aynı üretim hattında üretildiği için olabilir belki. Eee, ama be hani, biraz da Türkiye'den de edindiğim bir alışkanlık. Belki yaşadığım ülkedeki yemeklere de vermeliyim birazcık şans çünkü gerçekten bir şey, yiyecek bir şey bulamadığım için ya da üşendiğimden atlıyorum. O söylediğin, <swallows> hani, besin yerine geçen şeyleri gördüm ama şey dedim, yani, €3 gibi bir şeydi. Yoğurttu sanırım. İşte, hatta "Bu bir yemektir." yazıyordu yoğurdun markası yemek o o olarak yapmışlar. Eee, onu gördüğüm zaman aklımda bu uyanmıştı ama gerçekten o anlama geliyor mudur ya da, işte, böyle, sporcular da, böyle, fazla protein almaları gerekiyor ya ona dair bir şey midir, benim ihtiyacımı görür mü bilmiyordum ama bu söylediğini araştıracağım. Eee, çünkü gerçekten kolaylaştırır. Bir de şimdi, hani, yediğin her şeyden mevsiminde olmayınca besinini de alamadığın için, eee, ben gerçekten vücudumun hani, eee, yorgunluğunun birazcık da bu hem uykudan, uykumun da besinden, hepsinin, böyle, birbirine zincirleme hâlde bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Eee, ama bunun böyle bir çözümü olabileceğini düşünmemiştim açıkçası. Şimdi söylediğin şekilde tüm o değerleri alırsam belki, hani, bu kadar yorgun uyanma ve, eee, hani, çok fazla uyuyamamanın altında belki bir vitamin eksikliği vardır örnek veriyorum. Eee, e, söylediğin şekilde beslenirsem de onu oradan, eee, kapatabilirim. Hani, ne olduğunu bilmiyorum. Eksik ama her şeyi tam olarak alırsam o eksiklik de kapanacak nihayetinde. O yüzden çok mantıklı söylediğin. Eee, bir de evde, işte, keşke ya yapabilsem. O Ayvalık tostu fikri de çok iyi. Onu söylediğinden beri aklım orada düşünüyorum, böyle, hani, birazcık ucuz kaliteye ketçap, mayonez bulup, eee, tam, böyle, o havasına erişsin diye. Eee, belki ekmeğini de araştırırsam bulurum. Bunu bir tek seven, isteyen ben olamam. Başka amaçlarla da belki kullanıyordur ekmeği. Eee, bakacağım buna. Sanırım mutfak aletlerimi birazcık geliştirerek, işte, böyle, hani, yemek için, işte, böyle, meyve suları için ya da, işte, dediğin gibi, hani, Ayvalık tostuna uygun bir makine gibi bir şeyle, eee, besini düzeltip oradan uykuyu da birazcık daha uzatıp sonra bu yorgunluk hâlini çözebiliriz gibi.
Hı hı. A! Hı hı. Hıı. Hı hı. Evet. Evet. Evet. Hı hı. Tabii ki. <chuckles> Evet. Tabii ki. Eee, aynen, bunların hepsi işine yarayacaktır. Onun dışında, eee bu, yani, besin değerlerinin ya da kan değerlerinin, eee, tam yerinde olup olmamı olmadığını anlamanın en garanti yolu, e, biliyorsun ki bir doktora danışmak. Eee, hani, bir doktora gidip, eee, baktırırsan, ondan sonra ona yönelik, eee, tam olarak tıbbi tavsiyeyi, eee, doktorun sana verecektir. Hani, belki alman gereken bir, eee, vitamin ya da eksik olan bir mineral vardır, buna yönelik de bir şeyler yapabilirsin.
Evet. Haklısın. Bunların hepsini bir değerlendireceğim, düşüneceğim. Çok faydalı bir konuşma oldu benim için. Gerçekten hiç aklıma gelmeyen şeyler öğrenmiş oldum ve açıkçası gıda konusundaki problemime de çözüm olmuş oldu bu yaptığımız konuşma. O yüzden minnettarım sana. İyi ki varsın. Çok teşekkürler.
Çok güzel. Rica ederim, ne demek. Her zaman buradayım.
Hoşça kal.
Görüşürüz.